Расскажи, что ты считаешь важнее: отдых или лёгкую активность?
Я думаю то, что оба варианта подходят, э, но в зависимости от ситуации. А, иногда, да, иногда нужно просто лечь и ничего не делать. И даже лучше не смотреть никуда. Но и да, да-да-да, закрыть глаза, не знаю, <chuckles> даже телевизор не включать. Вот, а, но также мне нравится какая-нибудь физическая нагрузка, э, йога, пилатес, <chuckles> мне тоже н н нравится. Потому ну, не знаю, Даня. Ну, <exhales> раза 2 в месяц, да, бывает. Это вот после тренировок, м, когда можно растянуть мышцы, вот, прихожу в спортзал, <chuckles> я 1 парень и из всей группы, и там сижу, тянусь со всеми.
Не смотреть никуда? <chuckles> Спать ты имеешь в виду? Мгм. О, интересно. Часто практикуешь? Мгм. Ну, это групповая групповая заян э, это тренировка, и ты 1 там парень среди девчонок или <chuckles> в принципе ты? А, <chuckles> так, и как они?
Вот. Да, да, да. Й я, когда на рецепшене говорю: "Запишите меня на пилатес",- э, на меня так немножко <chuckles> поглядывают. <laughs> Да, как будто ни разу н парень не приходил на пилатес.
Странно смотрят, да? <laughs>

Да, тут нужно, м, решиться и всё-таки сделать этот первый шаг, согласиться, пойти, ну
На сближение с людьми. <chuckles>
Да, да-да-да. Ну, просто рискнуть, э, с незнакомыми людьми пойти. Ну, я думаю, да, стоит попробовать. Я обязательно это сделаю, но не знаю когда.
<laughs>
Может может по попозже.
Но, э, и сейчас получается, то есть, э, ты любишь активность, э, с людьми не очень хочешь это делать, с незнакомыми, и сейчас ты этим занимаешься сам. Да, то есть просто гуляешь где-то, ходишь на растяжки.
Мгм. Ну да, да-да-да. Да, я хожу я люблю какой-нибудь Ну да, да, я как бы не совсем один, я, там, могу со своей женой, э, либо там, м, с сестрой, э, с с родственниками, с друзьями, э, выбрать какой-нибудь пляж, очень красивый, там, где есть какой-нибудь замок, скала, и поехать туда, погулять, э, покидать камешки в море, м, провести ужин на берегу, какой-нибудь интересный ресторанчик там местный. Вот, и в таком, м, ключе всё это вот происходит.
И тебе этого хватает? Мгм. Так. Во. В таком
Каждый раз. Это в ну вот, выходные, вот.
Я поняла. Ну, то есть не бросаешь не бросаешь вот это всё.
Да, ну, стараюсь хоть куда-то выбираться.
<chuckles> Слушай, на самом деле это здорово, потому что, э, единение с природой- это очень важно, я считаю. Вот, и очень здорово, что ты тоже так считаешь.
Да, согласен.